أنا كنت عايز أتكلّم معاكِ بقى في مشكلة كده مسبّبة لي توتُّر وقلَق وعايز لها حل كده.
إيه هى؟ خير؟
بُصّي بقى، أنا في الشغل يعني إيه، مؤخرًا كده بقى يبقى عندي كلّ ما ييجي لي شغل أقول أنا هانجز الشغل أو هاعمل الشغل بُكرة. وييجي بُكرة أقول لأ هاعمله بعده، وييجي بع و وابتدي بقى إيه، آجَل لبُكرة ولبعده ولبعده، لغاية لما ييجي الوقت بتاع الdeadline بتاعه وإن أنا أسلّم الشغل ألاقي نفسي ما عملتش حاجة. رغم إن أنا الشغل ده يخلَص معايا على طول وما فيش مشكلة معايا أبدًا إن أنا أخلّصه وعارفه كويس جدًا. بس هاقعُد آجَل، آجَل، آجَل، يوم على يوم، لغاية لما بيتكوّم عليَّ. والموضوع ده بقى مسبِّب لي مشاكل مع المدير ومشاكل مع زمايلي، لإن أنا باطلُب منهم ساعات إن هُم ي يساعدوني في الشغل، وبقوا خلاص هُم كمان مضغوطين في الموضوع ده. فحاسس كده إن أنا م أصلًا مش عارف أورّيهم وِشي بسبب الموضوع ده، وبقيت يعني متوتَّر جدًا ومُحبَط يعني.
إمم. طَب الموضوع ده كان بيحصَل معاك مثلًا من أيام الدراسة، أو بيحصَل في الحياة اليومية من غير الشغل أو حاجة؟ والّا ده جَه لك حاسس الإحساس ده وبتعمله في الشغل بس؟
هو ما كانش بييجي لي كتير زمان، بس تصدّقي؟ ممكن يعني كنت لو الواجب بتاع المدرسة برضه ساعات كنت بأجله كده لآخِر الأسبوع، يعني، بس كنت باعمله برضه في الآخِر. بس يعني كان آه بيتأجل معايا ساعات يعني. بس مش كلّ المُدرّسين يعني، حاجات وحاجات. الحاجات اللي أنا واثق فيها أوي كنت ب بأجلها، والحاجات اللي أنا ما أعرفهاش كنت باقلَق وباعملها يعني.
ت مفه مفهوم ط هو طبعًا موضوع صعب وليك حق تقلَق منُّه، بس يعني أنت أيام الدراسة بتقول كنت بتأجِّل مثلًا اللي وراك وبتعمله أو مُدرِّسين ومُدرِّسين. طَب ما فيش مرَّة قابلت مُدرِّس مثلًا عاقبك على تأجيل المهام دي، فخلّاك من جواك حاسس إن لأ، أنا مش هاعمل كده تاني؟ آآ والّا الموضوع اتقلَب معاك مثلًا بالعكس، إن أنت بقيت متعوّد إن أنت تأجّل أي حاجة، لدرجة إنك وصَلت للشغل وبرضه بتأجِّل اللي وراك؟
والله أنا يعني عايز أقول لِك إيه، يعني هو في مدرسين طبعًا اتضايقِت منِّي وكان في كده يعني، بس هو كان في الآخِر بيلاقوا الحاجة معمولة. بس هو طبعًا، هي ظهرِت معايا أوي الموضوع ده وعمل لي مشكلة مش في المدرسة، يعني في المدرسة والكلام ده ما كانش عامل لي مشكلة خالص. المشكلة بقى في الشغل في الشغل، المشكلة في الشغل معايا دلوقتي، الموضوع إن أنا بأجَل المهام اللي هي المدير بيكلّفني بيها وكده، ودي حاجات بتبقى فيها يعني مسؤوليات ناس وحاجات زي كده. فبتبقى مشكلة بصراحة يعني، دايمًا بيلومني وبيقول لي أنت ليه ما بتخلّصش الشغل في وقته. ما بابقاش عارف أرُد عليه والّا أقول له إيه أصلًا.
إمم. عمل لك فين؟ مفهوم طبعًا. طب طَب، أنت بتأجِّل مثلًا، يعني أنت في مهام بتتحَط عليك بداية اليوم فبتبقى رايح مكسّل وبتأخّرها لآخِر اليوم؟ والّا ممكن الشغل يتأ يتأجِّل معاك لمدة أسبوع أو أسبوعين؟
المشكلة إن الشغل أنا بابقى عارفه يعني، يعني المفروض إن الشغل اللي جه لي ده مثلًا مطلوب مني يتسلّم بَعد يومين. ماشي، وأنا عارف إن أنا ممكن أعمله النهاردة، وما وراييش حاجة، أجي أقول إيه، ما هو لسه قُدّامه يومين بقي إيه، ما أخلّيه بُكرة وخلاص، وهو لسه قُدّامه وقت يتسلّم فيه. آجي بُكرة أقول ما هو لسه قُدّامه بقي إيه، الوقت تاني لسه بُكرة هيتسلّم.
إمم. أنت بتعتمد يعني إن أنت هتخلّص آآ، مهما هتبدأ هتخلّصه. بالضبط. إمم.
إن أنا هاخلّصه في ثانية، آه، هاخلّصه وخلاص. ف آجي بَعد كده في اليوم اللي هيتسلّم فيه أتزنق بقى. آجي بقى إيه، أستلَم شُغل تاني ضروري لازم يتسلّم في نفس اليوم. آجي ب يبقي أرُوح الشغل متأخّر عشان مثلًا اتزنَقت في المواصلات أو في حاجة حصَلِت في الطريق، فبتبقي مشكلة، آه فبتبقى مشكلة، ما بالحقش أخلّصه والمدير ييجي يقول لي فين الشغل، أقول له لا والله ادّيني وقت تاني، فبتبقى منظَرها مش حلو خالص يعني، و وللأسف بتتكرّر معايا.
فيأثّر عليك. طَب إيه المشاعر ال إيه المشاعر اللي بتأثّر عليك لما ييجي المدير مثلًا يقول لك أو لما أنت تبقى اتزنَقت خلاص وهتلاقي نَفسك عايز تبدأ في الشغل دلوقتي؟ بتبقى حاسس إن أنت في حِمل عليك؟ والّا إيه المشاعر اللي بتسيطر عليك وقتها؟
مضغوط طبعًا، آه باحس إن أنا مضغوط كتير يعني، مضغوط ومُحبَط إن أنا مش هاقدَر أخلّص في الوقت، وإن أنا هانزِل في نظَر المدير بتاعي بقى وهابقى مش شغّال كويس. لأ، يعني إحساس بيبقى مش حلو خالص، هو ده اللي أنا عايز أتخلّص منُّه، وده اللي عايزِك تنصحيني فيه بصراحة. لأني لو فضِلت مُحبَط كده كتير
طَب ما جرّبتش مثلًا طبعًا أنا حاسّة بيك جدًا ويعني الموضوع آآ صعب ومحتاج خطوات بس عشان عشان تتخلّص منُّه. ما جرّبتش بس مثلًا إن أنت ت أسلوب لم لمقاومة التأجيل؟ يعني تقول لنفسك مثلًا أي حاجة، أو تدّي لنفسك حافز، أو تحُط قُدّامك هدف آآ وتجرّب إن أنت تبطّل العادة دي واحدة في واحدة؟
هأقول لِك، هو أنا جرّبت أعمل إيه، جرّبت أكتب في ال النتيجة كده اللي بتبقى قُدّامي إن أنا ورايا الحاجات دي اليوم الفُلاني والحاجات دي تخلَص اليوم الفُلاني، وآه والكلام ده كلّه، تمام، بس اكتشفت إن أنا باكتب بس ما بقيتش أبُص لها. يعني مش عارف ما ب ب ب بابُصّلهاش ليه. هل إن أنا مش عارف بقي ده هل إن أنا واثق جدًا إن أنا هاخلّص الشغل في ميعاده، واثق جدًا إن الأعمال دي أعمال هايفة وأنا هاعملها على طول، فمش هتأثّر وما فيش حاجة هتأثّر عليَّ لا وقت ولا غيره. الثقة الزيادة دي بتودّيني في داهية برضه ساعات يعني، بتخلّيني برضه يعني بأجَل كتير. ورغم إن أنا كده، كده عايز أخلّصها وع ومتأكد إن أنا هأخلّص الشغل ده، بس ما بالحقش بسبب الثقة الزيادة دي وبسبب إن أنا أجِلت شُغل كتير.
لازم تخلَص مثلًا النهارده. إمم. ط آه طبعًا التأجيل دي حاجة صعبة أوي. طَب ما جرّبتش مثلًا، الشغل الكتير ده لما تحس إن أنت عايز تأجّله أو كسلان فيه، إنك تقسّمه مثلًا لأجزاء صغيّرة أو أجزاء بسيطة، وكلّ شوية تعمل جزء، بحيث إنه ما يبقاش حِمل عليك وما تحسّش إن أنت تَعبان أو أو مُرهَق من إن أنت عملت الحاجة مرَّة واحدة؟
لأ بصراحة ما جرّبتش إن أنا أقسّم الشغل دي، م يعني ما جرّبتهاش قبْل كده. أنا كنت دايمًا آخُد التاسك المهمة بتاعة الشغل، آخُدها مرَّة واحدة، بتخلَص على طول، ما بتاخدش معايا ساعتين، 3 وباكون مخلّصها يعني.
هو إحساس الثقة في نَفسك إن أنت هتقدَر تخلّص وبتزنُق نَفسك على الآخِر تقريبًا ده يعني عامل معاك مشكلة. فجرّب كده تكتب في ورقة وقلم، آآ إن أنت مثلًا عَندك مهام النهارده tasks كده، هتخلّصها المفروض آخِر اليوم آآ، وتقسّمها بسيط، وهتلاقي إن شا يعني هتلاقيها جايبة نتيجة حلوة معاك في الآخِر. و وبرضه حُط في دماغك، أنا مش عايز أسمَع كلمة من المدير، أنا مش حابب أسمَع حاجة، مش حابب يتخصِم منّي، أكيد برضه العائد المادي هيفرِق معاك لو اتخصَم لك.
امم آه طبعًا. لأ حلوة الأفكار دي، إن أنا أكتب المهام بتاعتي كمان قُدّامي بقى كده، ما تبقاش على النتيجة، أخلّيها قُدّامي على طول عشان خاطر ما انساش حاجة. والله فكرة حلوة أوي الفكرة دي. والخَصم طبعًا مش عايز خَصم طبعًا، لأ يخصِم منّي إيه.
آآ آه طبعًا، يعني أ موضوع الخَصم هيبقى أصعب من إن أنت حاسس إنك بتأجّل مهام.
آه. آه، اكيد طبعًا.
طب برضو في حل تاني، ما جربتش إن أنت لو في زميل شغل أو زميلة شغل آآ تقول لها مثلًا يلّا النهارده نبدأ إن إحنا نعمل لنفسنا جدول، آآ ونشجع بعض وكل حد يخلص اللي وراه، وييجي يقول للتاني أنا خلصت المهمّة دي، خلصت المهمّة دي، من باب التشجيع يعني والدعم من عشان تخلص؟
آه حلوة أوي الفكرة دي. لا ما جربتهاش. ممكن أجربها مع زمايلي، أختار حد من زمايلي وأجربها معاه. لا حلوة أوي بصراحة دي. دي كمان هتعمل حافز أسرع وهتخلينا ما نأجلش كتير. لأ هاجرّبها طبعًا حلوة أوي الفكرة دي.
بالضبط. هتلاقوا نفسكم بتساعدوا بعض، والموضوع بقى سهل، وممكن تعملوه كروح منافسة في الشغل، آآ، روح لعبة، آآ أنا هاخلص، مين اللي هيخلص الأوّل؟ أهي حاجات يعني تتحايلوا على نفسكم فيها عشان تعرفوا تخلصوا اللي وراكم.
خلاص ماشي. دي حلوة أوي فكرة حلوة منِك أوي دي، ودي هاجرّبها من الأسبوع الجاي في الشغل. هاشوف إيه المهام اللي ورايا وهاخلّي حد يشاركني فيها، وفي المهام بتاعته برضو، ونشوف يعني نعملها كده زي تحدّي ما بيننا وبين بعض. حلوة دي هج احاول أجربها. إن شاء الله آه دي حاسّس إنّها هتجيب نتيجة حلوة أوي كمان.
بالضبط كده هتفرق معاك كتير.
بصراحة أنا مش عارف أقول لِك إيه، وباشكرِك على ال يعني النصائح اللي أنتِ قلتيها لي دي، وال بالذات النصيحة الأخيرة دي بتاعة التحدّي، أو إن إحنا نلعب لعبة التحدّي في الشغل دي، عشان المهام تبقى إنجازها بسرعة كده. هاجرّبها برضو، ولو في أي حاجة حصلت معايا تاني هارجع لِك أكيد.
العفو. أنا تحت أمرك في أي وقت.